えっと、ちょっと、今、あの、相談をお願いしたいことがありまして、あの、もしよければアドバイスもいただけたら嬉しいんですけれども。
はい。 はい、是非。
あ、ありがとうございます。えっと、ですね、実はあの、ま、あの、先日、えっと、友達と一緒に、あの、えっと、台湾の方に旅行に行ったんですけれども、そこでですね、ちょっとまあ、凄く仲いいお友達で、あの、私に気を遣ってもらってしまったのが、申し訳ないぐらいだったんですけど、まあ、それでまあ、旅行的には全然楽しく行けたんですけど、ただお友達にすごく申し訳ないことしちゃったなっていうのが、ちょっとありまして、で、いですね、あの、私がまあ、あのあの、もともと台湾に住んでたことがあってはい、なので、じゃあ台湾にあの、行くっていう話をしたら、じゃ、一緒に行きたいって言って「じゃあ、いじゃあ、一緒に行こう」みたいな感じで。あの、けくあの、フライトを取って、ホテルをよいくしてって感じだったんですけど、あの、基本私の旅スタイルっていうか、旅行する時って、あの、あんまり全然プランを全く立てないで、あの、行き先だけ決めて、あとまあ、泊まるところを決めて、で、まあ、現地に着いてから、なんか行き当たりばったりで楽しそうなやつを見つけてっていうスタンスなんですね。はい。で、それでまあ、特に台湾って、私もともと住んでたとこだったので、まあ、あの、道、まあ、道というか、まあ、いきあの、楽しい場所とか、現地の人がよく行くところとか、よく知っていたので、まあ、そういう感じのとこ連れてってあげようと思って、あの、あ、に一緒に行ったんですけど。ただあの、友達は初めての台湾だったので、あの、なんかこう、私がいろいろ計画を、よあの、立ててくれていると思ってたみたいで、で、すそうなんですよ。で、私も行けたりばったりでいい？っていう話をしなかったのがいけなかったんでけど。<laughs> で、彼女のなんかこう話を聞いてると、こうね、あの、ちゃんとプランを立てて、で、あの、この日はここに行ってみたいな、ちょっとしたツアー感覚で動くのが、まあ、つ彼女の通常のやり方みたいで
うん。 うん。 はい。 うんうん。 うん。はい。 はい。 ええええ。 あ、そうなんですね。うーん。 はい。うんうん。 はい。 なるほど。うーん。 はい。 うんうん。 ええええ。 はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 ええええ。 なるほど。お任せをしてたわけですね。うーん。 <chuckles> なるほど。うーん。 はい。 うんうん。 なるほど。
はい。うん、なんですよね。で、あの、私がこう「今日どうしよっか、何する？」みたいな感じで、あの、言って、まあ、あの、朝もあんまり早く起きなくて、で、こう「今日何しよっか？」みたいな、ほんとにそこの、ただ行って、こう、なんだろう、こう、か観光客が行くようなところも、もちろんあるんですけど、どっちかっていうと地元のこうスーパーに寄ったりとか、市場に寄ったりとかして、地元の生活を見る方が、私はどっちかと好きなのではい。うん、なので、なんか観光客、観光客的なことを一切しなくてですね。だからちょっとあの、物足りなさそうな感じであったのでうん、なんか申し訳なかったなと思って。はい。だからちょっと次回ね、またこういうことがあった、だ時は、計画を立てていけばいいのかなと思うんですけど、その計画の立て方自体が、私はほんとに立てない人なので、どうやって皆さん計画立ててるのかなと思ってですね。なんかツアーうん。
うーん。 はい。 うんうん。 ええええ。 ええ、そうですよね。うんうん。 はい。 なるほど。 うんうん。 うーん。 ええええええ。 うーん。やっぱりね、うん、旅行の、ね、たい好きん好みの旅行のスタイルって、それず人それぞれありますね。うん、ご友人みたいな、ツアー、観光客がよく行く一般的なツアーみたいなのが好きな方もいらっしゃれば、ぱり、どっちかっていうと現地の生活を体験したいみたいな、あの、スタイルの方もいらっしゃいますしうーん。
うん。はい。 はい。 うん、うん。 そうなんですよ。私はもうぜもう絶対そっち派で、なんか地元のスーパーとか見て行くだけでも、凄いわくわくするんですよね。その、ね、なんかそうそう、なんかね、現地の人達の生活が見れたりとか、ね、かあの、こういうものをなんか見たことない食べ物とかあったりして、凄い楽しいんですけど。うーん。
はい。 楽しいですよね、現地のスーパー行くのって。はい。 うーん。 うんうんうん。 はい。 ただ、ま、ぐん次回の時には、ま、そのご友人の希望も、ね、分かったところで、まずはやっぱり、どういう、うスタイルの、お旅がしたいかどうかっていうところを、まずはご友人の意見を聞いてみるっていうのが、まず一つあるかなと。
うん。 うん。 うん、うん。 うん。 そうですね。まあ、今回分かったのは、観光客観光客っていうやつをしたいらしいです。<laughs>
うーん。 はい。 うんうん。なるほど。いろんなね、現地の、例えば、美味しいものが食べたい人もいれば、そういう観光名所に行ってみたい人とか。なんか、そういう体験型をしてみたいみたいな、ああ、方もいるので。何か、その、軸というか、どういうことが、どういう目的がある、したいかっていうところを、まずは、1個、軸を、1つ決めると、計画が立てやすくなるかもしれないですね。
うん。 うん、うん、うん。 うん。 うん、うん。 はいはい。 ああ。 あ、なるほど。じゃあ、その、今回みたいに、観光客の、ややることをしたかったっていうのは、まあ、観光スポットとかうん。うんうんうん。まあ、王道の王道のとこには、とりあえず連れては、い行ったんですよ。あの、あの、まちょっと有名な九扮とかですね。あの、 はい。千と千尋の神隠しで、ちょっと、話題になったとこなんですけど。
うーん。 はい。 うん。 そういう観光名所を見てみたいとか、行ってみたいっていう、うん。 はい。 ええええええ。なるほど。うーん。 ええええええ。 有名な有名ですよね。
はい、そこに連れて行って、ま、そこは、すごく喜んでくでくれたんですけど。うーん、まあ、あとは、なんか、ちょっと、有名な廟というか、向こうで言うお寺みたいなところがあるんですけど。そういう所にも連れて行って、普段、私、絶対、そういうことしないんですけど。まあ、せっかく、なのでと思って連れて行って。こう、喜んでもらってたんですけど、でも、他に何がしたかったのかなって、ちょっと、私も分からなくて。ていうか、本当に、なんか、地元の人が行くところは、よく分かるんですけど。観光客が行くところって、まあ、だから観光ガイドみたいなのを見ればいいんでしょうけど。それは多分、「つまらないよ」っていうのが、私の思いなので。うーん。
はい。 うんうんうん。 あ。 はい。 <chuckles> なるほど。 はい。 うーん。 うん。 なるほど。 うんうん。 なるほど。 うんうんうん。 あとは、まあ、旅行のスタイルとして、そういう計画を立てるのが好きな人と、あとは、そういった、まあ、行き当たりばったりというか、その日の気分でとか、流れで、で、その日のテンションで、行く方向を決めたい人とっていう、いろんなタイプもあると思うので。
うんうん。 はい。 うん。 はい。 はい。
例えば、その、ご友人のタイプであると、その、旅行の計画を立てたりとか、どこへ行くみたいな想像をしておくことから、なんか、楽しめるタイプの方かなという印象を受けるので。
うん。 ああ。そっか、じゃあ、事前に、こう、プランみたいなのを作って、こういう感じでどう？みたいのを提案して、行く前に提案してあげればいいって感じなんですかね？
はい。 うん。 ん、そうでしょうね。なんか、あ、「観光スポットってこういうところがあるよ」とか、例えば、「現地の人はこういうところに行くんだよ」っていう、「現地スポットにはこういうところがあるんだよ」っていうのを、なんか、その、観光客が行くところとか、現地の人が行くところもなんか、込みで、「こんなところがあるんだけど、どこを見てみたい」っていう、うところから楽しめる人なのかなという印象があったので。
ああ。 うんうんうん。 うん。 うん。 はい。 ああ。 ああ。なるほど。そっかそっか。じゃあえっと、行く前に、今回みたいに現地に行って、今日何する？じゃなくて、<chuckles> あの、もう、事前にこう、提案をしておいて、こう、お一緒にこう、プランを、えっと、初日はこれをして、次の日これしてみたいな感じで、こう、あの、自分でこう、なんだろう、くあの、ツアーみたいな計画を立てて、で、行動していく感じの、ええ、何だろう、プランを事前にこう、提案して、それを一緒にこう、なんだろう、納得してもらって、で、想像してもらって、現地に行って楽しむって感じがいいんですかね？
うーん。 うん。 はい。 ええええ。 はい。 うん。 うん。 はい。 そうですね、なんか、そういう旅行の計画を立てるのが好きな人もいるし。なんかね、ここに行くって分かってると、その、行くまでの間に想像してるのでもワクワクができる人とかもいるので。うん。ご友人はなんか、そういうタイプなのかなという印象ですね。
うん。 うーん。 うんうん。 うーん。そっかそっか。 そうですね。なんか、私も私の家族も、あの、なんか、<chuckles> あの、その時何したいかわからないじゃんっていう感じなので。<laughs> だから、すね、こう、もしかしたら寝たいかもしれないし、もしかしたらこう、早起きして、天気が天気がね、良かったらちょっと早起きしてどっか行こうよってなるし、なんか、ちょっと天気悪かったら、今日はもうゆっくりでいんじゃないみたいな、なんか、ほんとに行き当たりばったりの考え方で過ごしてたので。なんか
うーん。 そうですよね。うんうん。よく分かります。<laughs> はい。 うん。 はい。 うん。 ね、多分ご友人とかは初めてで、で、ね、台湾に住んでて、うすごく詳しいんだろうなっていう、たぶん期待もあったと思うので、うーん。
うん。うん。 うんうん。<chuckles> そうだと思います。<chuckles> うん、なん
何かどこか、んね、んその、ん住んでる人にしか知らないようなスポットが何かあるんじゃないかみたいな期待も多分あったと思うので
うん。 はい。あ、ま、すごいそういうもう超超なんか、あの、地元人しか行かないような、くなんだ裏道の、なんか、すごいやばそうなところのカフェとか、<laughs> 連れて行きましたけど、ちょっと驚いてましたね。え？みたいな。<laughs> うん。ほんとになんか地元人しか行かなくて、なんかせ衛生面的には微妙なんですけど、でもすっごい美味しいところとか、そうゆうん。
ええええ。 ああ、良いですね、うーん。 ええ。<chuckles> そうなんですね。うーん。 ええええ。 うんうん。 いや、でもそれがね、旅行のほんと、醍醐味だと思うので。うーん。
はい。と思ったんですけど、なんか、あの、やっぱりこう、思ってたのとちょっと違ったみたいで。うん。だから、ま、初めてね、行くところにはちょっとディープすぎたかなっていう。<laughs> そうそうそう。うん、ちょっとディープツアー過ぎたので、ね、あの、次回、んんはちょっとどうしどうしてあげたらいいかなと思って。ま、計画をね、じゃあ任せるよって言うと、今度は多分私がつまらないと思うので。ああ、そっか。うん。
あ、なるほど。 うん。 <laughs> ね、色んな好みがありますから。<laughs> うーん。 うんうんうん。なのでね、あまりガチガチにすると、今度はそういうね、その日の気分でまたね、柔軟に、流れで行きたいところっていうのもあるでしょうから、なんか、ここは絶対に外せないようなマストの場所と、なんか、行けたら行くみたいな、なんか、そういうあまりガチガチにしすぎないっていう、た計画の立て方っていうのもいいかもしれないですね。
うんうん。 うん。 うん。 はい。 うん。うんうん。 はい。 ああ。そっか、じゃあ、メジャーなところはとりあえず何個かあげといて、そこはじゃあ、マストで行きますよみたいな感じで。で、だけど、い滞在中のいつかに行こうかねみたいな感じで。<laughs> 滞在中、絶対これはクリアしようねっていう感じで、いうのを何個か立てといて、あとはじゃあ、自由にこう自由気ままに、あのうん。
うん。 ええええ。 うん。 ええええええ、そうですよね。<chuckles> はい。 うん。 ですね。なんかその中から、ね。そのご友人が選べるような、で、柔軟に選べるようなのだと、お互いのどっちものやりたいことが叶えるスタイルで、決めれるかもしれないですね。うーん。
うんうん。 うんうん。 ああ、そうですね。なるほど。そっかそっか。じゃあ、あの、ま、観光名所も必ず数か所は入れつつの
入れつつの
でも、はっきりと日にちは決めなくて。<laughs> そんうん。いや、そうそうそう、でぃーディープなとこも案内しながら、あの、次の日はちょっとリラックスモードでであのね、あの、治安がいいようなところに。<laughs> ああ、なるほど。あ、ありがとうございます。じゃちょっと、それを早速、あの、友達に提案してみたいと思います。
はい。それでいて現地のディープな所にもねっていう。<chuckles> しつつ。 はい。 うーん。 ええ。 はい、是非、う素敵な旅行を楽しんでください。はい。
ありがとうございました。